Hm, ja, am Anfang musste ich mich da schon so 'n bisschen reinfuchsen, muss man schon sagen.
Mhm.
Ja, es war gar nicht so einfach, denn ich hatte da ja schon auch so 'n ich war ja noch lang bei diesem alten Arbeitgeber angestellt und, ja, da musste man ja auch irgendwie 'n Übergang finden und man kannte ja diese Welt als Selbstständiger noch gar nicht so richtig. Das heißt, man musste schon auch noch mal neue Sachen dazulernen, würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Also, du hast ja eigentlich jetzt diese Herausforderung nicht mit äh, du hast dich ja nicht bewerben müssen, qua also, weil du ja selbstständig dich selbstständig gemacht hattest. Also, de ähm, in dem Wechsel, ähm
Mhm.
hatte di dir das gefehlt, da noch mal so 'ne Bewerbung zu schreiben, oder fandest du's jetzt im Nachhinein besser, dich da nicht extra noch beworben bewerben zu m müssen oder beworben zu müssen? Äh.
Äh, jein, also bei vielen Auftraggebern muss man sich schon auch noch mal so 'n bisschen bewerben. Also, das ist schon noch immer ganz gängig. Ähm
Ach, also jetzt für die Auftraggeber dann, ne? Okay. Aber mhm, mhm. Aber jetzt so generell für die Selbstständigkeit hast du ja jetzt keine Bewerbung schreiben müssen.
Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ach so, <chuckles> ne, beim Finanzamt muss man sich nicht bewerben, genau. <chuckles> Äh, die die genau, die nehmen dein Geld. <giggles> Äh, da ist was dran. Ja, ne, stimmt. Also, ich hatte mich auch zwischenzeitlich noch mal für 'ne Anstellung beworben. Ich war echt 'n bisschen hin und hergerissen, ob ich diesen Wechsel so, äh, mich trauen soll, und habe mich dann aber daf
<laughs> Da da muss man ja zahlen. <laughs> <chuckles> Hm. Ah, okay es mhm, mhm. Hast du dich abgesichert so 'n bisschen, ne? Okay, gut. Also wolltest dich vielleicht
Hm. Na, habe ich

Ja, also du musst da ja auch erst mal reinkommen, ne, in diese hm, ich sagen wir mal, du findest 'n Auftraggeber. Das ist ja schon mal der 1. Schritt. Dann musst du ja auch bei diesem Auftraggeber irgendwie Fuß fassen. Du musst die ja davon überzeugen, dass die mit dir zusammenarbeiten möchten. Das heißt, in der Regel braucht man dafür auch irgendwie so was wie kommunikative Skills oder Selbstbewusstsein oder beides oder halt Erfahrung. Also man braucht schon so 'n bisschen 'n Skillset und One unique selling Point.
Mhm. Hm, okay. <giggles> Ah, okay. Ja. Mhm, hm, ah, okay. Hm, also Kommunikation ist, a gehört auch noch zu diesen Skills, die, äh, extrem wichtig sind. Ich höre ja jetzt raus also dein dein, äh, d äh, deine Aussprache ist ja schon, äh ja, höflich, respektvoll, ja, ich würde ja fast schon perfekt sagen. Äh, ist <chuckles> ist das ist das, äh, was zim m sind das jetzt Skills, die einen da 'n bisschen v vor äh, also voranbringen, wenn man die hat? Äh, oder wie würdest du das für dich selbst einschätzen so?
<chuckles> <chuckles> Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ich schon eigentlich 'n ganz professionellen Eindruck auch mache. Ähm
Mhm. Hm, kommunikativ auch, ne? Höre ich so raus.
Ja, ich habe halt auch sehr lange im Kundenservice gearbeitet, äh, und ja, da ist es ja besonders wichtig, kommunikativ den den richtigen Ton zu treffen. <chuckles>
Ah, okay. <chuckles> Oh ja. <chuckles> J ja, hatte ich habe ich mich auch mal dran probiert, <chuckles> aber nicht so so einfach. <laughs>
Oh. <chuckles> <chuckles>
Also gut.
Ja. Ja, da muss man die Stimmung des, äh, Gegenübers ja auch einfangen können. Äh, man muss ja auch 'n bisschen wissen, was erwartet jetzt die Person von dir und da drauf dann auch reagieren. Das macht schon 'n Unterschied.
Mhm. Mhm. Mhm. Also d du du bist der Meinung, dass da auch so diese soziale Komponente dazugehört t äh, um, hm Also dass dir halt da das geholfen hat, diesen Wechsel zu vollziehen, dass du dich da vorher schon bisschen reflektiert hast mit dir selber und, ähm, ja, diese Skills halt schon vorab abgerufen hast und, äh, darauf aufbauend dann gesagt hast: „Hey, komm, ich mache das jetzt. Ich mache den Wechsel.“ Und das hat dir auch insgesamt so geholfen, diesen Wechsel wahrscheinlich gut über die, äh, Runde zu bringen, ne?
Mhm.